Ai, que bacana! Com certeza deve ser uma experiência ótima, né. Porque comida italiana tem um um um um lado especial que a gente, no geral, consome muito. Você lembra de alguma memória específica, assim, um cheiro, uma festa, alguma comida, assim, que você ai, nossa, ficou muito im eh, apaixonada de ter vivido com a sua família?
Ah, sempre a minha infância foi marcada pela minha avó fazendo nhoque na mesa da cozinha, com a família reunida, o meu é, uma lembrança muito forte que eu tenho é meu vô colocando, hã, vinho dentro da sopa. Era uma coisa que eles fazia é! <laughs>
Hum! Uau! Hum, sério? <laughs> Diferente, né. Que bacana!
Sim, os italianos comem, eh, colocam vinho na sopa e e e e molham o pão, né, então, eh, e meu vô sempre tinha esse hábito. Eu achava muito legal, muito interessante.
Uhum. Mas, me diga. Você, como criança podia consumir essa essa sopa com com vinho ou era só para os adultos? Gostei dessa ideia.
Não, não. S eu s só olhava ele tomando, ele toman colocando vinho na sopa. Não, <laughs> eu nem gosto de beber vinho.
<laughs> Ah, já pensou né, você já? É, porque, assim, você falou de uma forma, assim, que eu pensei: "Será que é comum?" Porque a gente sabe que o álcool eva eh, quando ele é aquecido, ali, no cozimento, ela evapora mas eu acho que não chega a ponto de evaporar, né, eu achei interessante. Já pensou se já
Não, evapora. É, não.